Mm.
Tapos yung katrabaho ko sabi niya, kumain daw muna ako ng malamig para daw lumamig yung ulo ko.
Oo. Oo. <chuckles>
Ayun, so ang nirekomenda niya ay yung halo-halo.
Halo-halo. So, dahil dun naging paborito mo na.
Mm, tapos ano Hindi naman yun, I mean, 'di ba sabi ko parang naibahagi ko lang, kasi halo-halo yung pinag-usapan kanina.
Mm. Mm. Hmm, okey, okey. I see.
Mm. May isa pa pero gusto ko munan marinig yung sayo.
Oo, sakin kung anong paborito kong ano, pagkain? Sa pagkain yung sa pizza.
Na naging espesyal.

Totoo. Parang yun yung version nila nung halo-halo, eh.
Di ba? So, yun, eh, nung kamakailan lang Mm. Kamakailan lang nagkita uli kami ng kapatid ko ng matagal na panahon, kumain uli kami ng bingsu. So yung alam mo yun, yung matagal na hindi nakain, yun yung pinagsasaluan noon.
Hmm. Mhm. Bingsu. Oh, so parang na-miss mo. Tapos siyempre masaya ka pa kasi kasama mo yung ate mo, di ba? So, happy memory siyang naibibigay.
Mm, kasi naman di ba yung may Mm. Yung bonding.